Sa'n ka pa ba ano, mga ibang lugar na nagluluto? Sa inyo lang talaga or
Sa bahay ko, sa sa bahay ng nanay ko. Minsan 'pag nagkasalo-salo kami ng mga kaibigan ko, pupunta din kami sa mga bahay nila, 'yan. Magluluto kami. Oo, o oo. Mga merienda.
yung mga ayun, sa m Hmm, okey. Hmm, okey. Ayun, ikaw din nagluluto dun, 'no? Siyempre ganun yun minsan, eh, 'pag ano, eh, 'pag magkakasama kayo ng mga kaibigan mo matik luto 'yan, eh, para para mas marami yung makain. <chuckles>
Oo, pagkai Ang ang ang pagkain ng buhay natin. <chuckles>
Hmm, totoo totoo. Ganyan din ako minsan 'pag ano, 'pag yun nga, kasama ko yung mga barkada ko. Yun, ako din talaga yung nakatoka na magluto kasi tulong-tulong naman kami. Parang tinutulungan ko si tinuturuan ko sila kung inuutusan ko sila. Ito gawin mo, ganyan. Ikaw magbalat ng ano, <chuckles> para mabilis. Para alam mo yun, hindi lang yung ikaw yung mapapagod. Siyempre kakain din naman sila, eh, dapat 'yon, mapagod din sila sana. <chuckles>
'Yon. Oo. Oo. Tama. Oo, tama 'yon. Tama, tama. Kaya mas mas may ano 'to? Magandang may alam ka, eh, 'no? May alam ka sa kung paano magluto at least matuturuan mo sila, matutulungan mo, ah, ah, sasaya din kasi nga natututo sila, 'no? Hindi hindi hindi na sila pupunta kung saang pwedeng <laughs> sa TikTok, sa YouTube, 'no? 'Yon, pwede naman.
Ah, oo. Oo. Mm. Totoo, totoo. Tama, tama. Oo. Pero ano ba, ikaw ba, paano ka ba natuto magluto?
Ang tatay ko kasi talaga mahilig magluto. Pinapanood ko siya nung bata kami, pinapanood ko siya. Kung kung paano mag-ano oo. Kung pa'no magluto tapos yung yung mga kapatid ko din, oo, marunong din sila magluto. Sila yung nagluluto sa mga may handaan.
Mhm, okey. Hmm, okey. Dun mo natutunan. Oo. Oo. Oo. Tama, tama.
Oo, 'yon. Sinasama nila ako yung maghiwa-hiwa, tumutulong kaya natuto na din. Mm, mm. Lumipas ang araw. <clicks tongue> Oo.
Mhm, okey. Dun ka na unti-unting naano 'no, natuto? Hmm, okey. Ako naman kasi natuto ako sa ano lang ano lang, sariling pagsisikap lang. Nanonood-nood, ganyan. Eh
Oo.
nitong kamakailan lang kasi parang ano, eh, nawa ano ako sa magulang ko, humiwalay na ako, eh.